É, apesar de tudo, né, hoje você é quem você é, exatamente como você é neste momento por causa da sua história, e a sua história foi essa, né.
Sim. Sim. E e é o e é o que eu falo, né, eu casei com <clicks tongue> com aimon com a a pessoa que eu estou, né, eu casei com ela sendo adotada, eh, a família dela tem essa cultura de adoção. E eu sempre ouvi isso, sabe, eh, da família deles, assim: "Olha, não importa se é sua mãe, se é seu pai ou quem for. Pode ser de sangue, o que for. Que família é são aquelas pessoas que estão com você, que te incentivam, que te ajuda a crescer, né." Então, não é porque ela é minha mãe de sangue que ela tem que ser, eh, minha mãe exatamente, sabe? Eu tenho respeito porque foi ela que me gerou, então assim, <chuckles> me deu a vida, eu respeito, mas até hoje é algo, sabe, que ela entra em contato comigo pra pedir dinheiro, assim: "Ah, me empresta aí, e tal". Só que hoje eu fecho essa porta completamente, né, e
Isso mesmo, concordo completamente. Que deu a vida, né, que te deu a vida. É, você fala assim: "Quer falar comigo? Quer me ligar? Tô aberto, mas não me peça dinheiro, por favor, né?
É. É. <laughs> E eu falo, é algo assim
Não, mas você sabe lidar muito bem, né, com chantagem emocional. Acho que você é uma pessoa muito forte, você sabe lidar. É difícil porque, né, é sua mãe, né, e não tem nada mais difícil, né, para a gente, né, pra nossa cabeça, pra nossa consciência, né, que é essa relação que a gente tem com a nossa própria mãe, né, e você conseguiu e ela vai entender que o problema não é dinheiro, né.
Sim. Sim. Exatamente. Sim. Com certeza. Com certeza. Sim, e eu vou é o que eu falo, tem que ter uma ajuda profissional também. Fazer terapia, quem quem realmente tá nessa situação, pra recuperar ali, também, ter uma ajuda psicológica, né, pra porque sozinha é muito difícil.
É pra entender melhor as coisas de um outro ponto de vista, né.
Isso. E e é o que eu falo, né, <chuckles> você fazendo terapia ali, com um profissional, eh, te ajuda muito e você aprende a lidar cada dia mais e lida melhor com as coisas, né. Então foi essa a forma que eu encontrei e que eu indico também.